Janto às vezes, mas almoço sim.
Hum. É, se for uma coisa porque enfim, se não for para ver todo dia, série e filme, ou qualquer coisa que você assista que vai ser projetada ali
Você não acha que não vale a pena?
seria uma coisa um pouco, não sei. Aí você tem que ver se vale a pena, quanto tempo, qual a frequência que isso vai valer a pena para você. Para identificar se é só uma vontade de ter.
Ah, pelo menos 2 vezes na semana acho que é válido. Porque é bem mais do que eu já uso de porque eu também não sou muito da TV. Para ser sincera. Só que isso não é uma TV, é um cinema. <laughs>
Então eu acho que é muito similar, eu acho que uma pessoa que vê muita TV deveria ter um proje poderia ter um projetor, agora uma pessoa que nem vê, a não ser que você projete o seu celular na parede, você usa muito celu
<chuckles> Ai Deus. Agora você está me constrangendo. Ah, não, aí é deprimente. <laughs> Eu não quero ir, o povo na rua vai eu moro no 1º andar, todo mundo vê minha casa.
<laughs> Todo mundo vendo seu Instagram de lá de fora.
É deprimente, não quero.
<chuckles> Os memes, tudo, o seu WhatsApp, né, mandando mensagem em uma tela gigante. <laughs>
É. Não. Nossa, eu vou virar uma senhorinha. <laughs> Que não enxerga, sabe? Preciso
Que não enxerga portanto comprou um projetor para mandar mensagem no WhatsApp. Ai, é, não, é porque literalmente o projetor é uma TV, ele é uma TV. Eh, ou
É. Não, eu quero para filme mesmo, e série, e também para projetar coisas bonitas na parede. Show também é uma coisa ah, outra coisa, eu escuto muita música, e aí eu colocaria ele na televisão ou no projetor.
É. Hã.